Iya, pastikan ini Mas berarti udah pernah ngelakuin kan hal ini gitu. Mungkin awal-awalnya itu bisa konsisten rutin gitu kan ya, mungkin Mas bisa disiplin dengan waktunya, tapi ya pasti kalau misalnya sudah beberapa lama gitu, itu kan pasti ada kayak rasa, mungkin kayak bosen atau monoton gitu kan ya, karena sudah, eee, kayak ngelakuin hal yang sama secara ter terstruktur gitu kan ya. Mungkin, suatu saat nanti Mas kayak mulai merasa kayak males atau capek, sehingga kan akhirnya rutin yang tadi Mas buat itu malah jadi longgar gitu kan ya, kayak enggak rutin lagi gitu. Jadi, memang sih kalau seperti itu, eee, mungkin, aku rasa nggak apa-apa ya, kalau misalnya mungkin ada kayak di suatu hari atau mungkin di minggu itu, Mas emang kayak lagi merasa burnout atau mungkin lagi kayak stres banget, karena kan itu merupakan hal yang normal ya, hal yang wajar dirasakan oleh semua orang, apalagi kalau Mas emang kayak ada banyak kerjaan gitu kan ya. Tapi intinya adalah dalam seminggu itu kalau misalnya emang Mas lagi merasa burnout, ya pasti jangan lupalah untuk istirahat kayak mungkin mengambil iya mungkin minggu itu performa Mas mungkin nggak sebaik yang kemarin, tapi ya nggak apa-apa mungkin bisa gunakan waktu itu untuk kayak, eee, istirahat, kayak mungkin untuk healing Mas, gitu kan ya. Tapi setelah itu, Mas udah harus kayak balik lagi ke seperti semula gitu. Jadi harus mulai lagi iya, harus mau lagi rutinnya dan mungkin kayak juga bisa, e nge-remind Mas gitu, kayak kira-kira tujuan Mas dari pekerjaannya apa, gitu kan ya. Karena kan pasti, eee, kita semua kan butuh pekerjaan ya, butuh cari duit gitu. Mungkin itu juga bisa, eee, jadi motivasi Mas gitu iya.
Dampak. Iya. Betul. Iya. Oke. Heeh, iya. Jangan lupa istirahat. Harus balik lagi ya, seperti semula, oke. Iya iya. Iya, jadi memang. Memang nggak mau nggak mau aku harus kembali lagi dan harus ngerjain ya, nggak bisa merem, selesai sendiri itu nggak bisa ya, Mas. <laughs>
<chuckles> Iya, nggak bisa atau mungkin Mas kayak nyuruh orang kali ya, baru bisa gitu.
Iya nggak bisalah, itu kan tanggung jawab aku supervisor yang ada kalau aku suruh orang lain, misalkan aku suruh ke poto toko aku, yang ada yang ngasih tahu, "eh gua mau sidak toko lu ya" gitu. Mmm, iya iya.
<laughs> Iya, malah nggak benar ya kalo kayak gitu.
Iya iya, oke berarti memang pada dasarnya, kembali lagi ke aku gitu ya, supaya menunda tugas itu, eh menunda tugas, jangan sampai menunda tugas, dan lakukan secara konsisten. Pun kalau perlu istirahat kata kamu tadi nggak apa-apa tapi harus kembali lagi gitu ya, kembali siap menghadapi kenyataan. Oke ya makasih banget atas sarannya Mas, aku menjadi se terinspirasi, dan, oke aku akan membenahi diri dan aku akan coba saran-saran kamu. Makasih ya atas saran-sarannya, aku izin pamit dulu nih.
Iya. Iya. Iya betul seperti itu, Mas.